Ой, ну, наверно, всё-таки с для меня самый-самый приоритет на данный момент, опять же, потому что я отвечаю только за себя. Никто не сидит и не ждет, чтобы я его накормила, <chuckles> кроме мужа. Это <laughs> это, конечно же, профессиональная именно сторона. Чтобы я чувствовала, что вот эта профессия меня развивает, что я учусь чему-то новому, что мне сложно в плане профессиональном. То есть
Так. Мгм. <laughs> Мгм. Так. Не боишься трудностей, да?
Да, чтобы действительно как-то чувствовать себя живой, что я на как не каком-то автомате просто всё делаю, что мне действительно интересно. И, наверно, это для меня приоритет. Конечно же, деньги тоже нужны. Они тоже важны
Мгм. Так-так. Мгм.
но я готова потерять немножко в деньгах ради того, чтобы получить, э, больше именно профессионального опыта, и более свободный график. Это однозначно.
Мгм. Мгм. То есть, компенсируешь, да? Так вот, какие-то, а, ну, где-то, возможно, будет чего-то меньше, но при этом ты будешь говорить: "Я- счастливый человек!"?
Да, и знаешь, у меня был очень такой необычный опыт, связанный с этим недавно. <chuckles> И о и я сейчас думаю, это было, получается, всего 2 месяца назад, даже меньше. Но и очень интересно случилось. В общем, ситуация была такая. У меня тогда, как ка ну, на тот момент как бы, была какая-то работа, которая приносила, ну, очень маленькие деньги. И я искала более серьезную работу
Ого-го-го! Расскажи мне. Ага. Так. Мгм. Хорошо.
и нашла, и пр прошла собеседование. Меня мне как бы сказали: "Всё, ты принята. Добро пожаловать!". Ну, понятное дело, я спрашиваю: "А, что ж с деньгами? <chuckles> Какие деньги?" <chuckles>
Ага. <laughs> "Что предложите?" <chuckles>
"Что предложите?" <chuckles> И, в общем, э, мне начальница говорит, что: "Вот мы тебе отправим контракт. То есть там будет всё написано. И, в общем, как бы не стесняйся торговаться, просить больше, потому что как бы" ан да, она ж она как бы сама женщина была. Она говорит: "Я знаю, что женщины иногда стесняются. Ты даже не думай стесняться. Как бы высказывай свое мнение." Ну, я и так собиралась это делать. Но как бы было приятно, что мне это сказали. <laughs>
Ага, ничё се. Мгм. <laughs> Совпали, да, так ваши ваше, в принципе, видение по поводу работы? Ага.
Да.

Да, так и есть. И, в общем, я как-то, ну, примерно в голове представила, о какой сумме должна идти речь. То есть я понимала, что сумма эт учитывая место, э, именно конкретно это место работы, понимала, что там сумма зарплаты будет не умопомрачающая. Но как бы какая-то минимальная сумма- у меня было представление, о чём может идти речь. И потом приходит контракт. И там сумма еще меньше, <laughs> чем минимум, который я представила. Да.
Мгм. Мгм. Ну, окей. Так. Ага, то есть даже меньше меньше минимума вообще возможного, который мог бы быть. Интересно.
Да. И Но с другой стороны, это больше, чем то, что я зарабатывала на тот момент.
Мгм. Опа. И тут такая такая интересная ситуация жизненная.
И и чё де да. И что же делать? И начала думать, думать. Я попробовала. Как бы я действительно ей сказала, что, слушай, такие условия, но они как бы вообще никуда. Давай как бы повышать это. И тогда они сказали, что, учитывая мою ква квалификацию, то, что у меня квалификация слишком высокая для этого места, они мне предложили даже больше, чем они обычно предлагают. Но это прям абсолютно да, выше этого нету.
Мгм. Так. Мгм. Ага, то есть уж в этом контракте было больше. Ага. То есть уже такой максимум достигла, да, на 1, на 1 контракте уже это был, э, топ для этого места.
Да. И я да, и я на это смотрю. И мне прям как-то даже обидно стало. <chuckles> Думала-думала, думала-думала. Потому что, с одной стороны, зарплата выше, но так себе. И это полностью ли лишиться свободы. То есть это работа уже такая. То есть с, э, с 7 до 4. То есть каждый день, без отпусков. То есть такой уже не некомфортная работа. Не так, как у меня была сейчас. И, в общем, думала, думала. В итоге взяла риск, отказалась. И так получилось, что в течение месяца ко мне подъехала другая работа с лучшей зарплатой, с со свободным графиком. <chuckles> И в общем, сейчас я зарабатываю даже больше, чем вот тогда мне предлагали пару месяцев назад. Так что мораль сей басни такова, что нужно всё-таки стремиться получать удовольствие от работы, чтобы он она отвечала каким-то требованиям твоим, а не бежать за каким-то 1 предложением, которое кажется окей.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Так. Ага. Так. Мгм.

Мгм. А вот уходя, а, там с предыдущего места работы, да, или даже с предыдущих мест, раз смен уже было несколько, ам, ты обычно уходила, на с мыслью о том, что вот там сохраним связи, будем общаться с коллегами там, с руководителями, или же предпочитала сжигать мосты и забывать об этих местах?
Мгм. Мгм. <laughs> Ну, я признаюсь
То есть как бы ты уходила со спокойной душой? Или всё-таки были такие ситуации, когда, знаешь, вот бросала и думала, всё, иду к своему счастью, и давайте как бы попрощаемся здесь, дальше все там своими дорожками.
Мгм. Мгм. Ну, я признаюсь, была одна смена работы, где там начальник был такой, что божечки, <chuckles> это прям вообще. Это был ужасный ужасный ужас! И там, я не буду лукавить, я хлопнула дверью, прям вот со всей силы, но дверью начальника. То есть с коллегами я осталась на связи, коллеги были классные ребята. То есть какие-то даже дружеские связи там остались. То есть именно дверью начальника я хлопнула, сожгла к черту все мосты. Даже когда я потом встретила его на какой-то конференции, я с ним не поздоровалась, сделала вид, что я его не вижу. Да, но там было печально, конечно, всё. Но именно с другими работами- нет, не было такого, чтоб прям всё, жечь все мосты, до свидания. И были д и даже одна
<laughs> Ого! Мгм. <chuckles> Ого, так. Мгм. Ну, то есть была такая ситуация, да, какая-то определенная. Мгм.
Да. Есть даже одна начальница, что мы до сих пор вот иногда так переписываемся. "Как дела?" "Как дела?" Она говорит: "Вот приди, навести." То есть очень классная девушка такая. Так что
То есть ты за сохранение вот этих отношений, когда это в принципе можно сохранить и продолжить, возможно, в каких-то, а, других категориях, да. То есть даже будучи на разных работах, но поддерживать эти связи рабочие.
как-то так. Конечно!